Nah, sebenernya tuh udah ada, gitu. Sebenarnya nggak boleh, Kak. Tapi ya gimana ya mungkin pedagang ya, pada pada bandel, gitu, di sana, gitu. Nah
<chuckles> Iya iya iya. Terus, heeh, gimana?
Jadi, gitu ya, waktu itu, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tempat kayak, itu tuh tempat nongkrong, gitu. Tempat mungkin nge-date kali ya? Karena waktu itu lagi kere, gitu, Kak. <laughs>
Oke. <laughs> Oh, jadi ini ceritanya, eee, apa namanya, latar belakangnya siang gitu ya? E oh, malam malam. Oke oke.
Enggak enggak! Malam malam malam malam. Biasa, gitu ya. Eee, mungkin waktu masih bujang, gitu. Dan juga masih jadi pelajar waktu itu, aku masih inget, Kak, gitu. Jadi, kan budget pelajar, gitu lah, menyesuaikan. <laughs> Nah
Ya ya. Oke. <chuckles> Budget pelajar yang irit tapi enak, gitu ya. Oke oke oke. Terus terus?
Betul, gitu. Nah, terus ya udah, gitu ya. Waktu itu biasa kalau aku nge-date tuh pasti ke sana, gitu, Kak. Ke, eee, taman kota atau alun-alun, gitu. Nah, di taman kota itu
Oke oke. Itu inisiatif kamu atau emang permintaan pasangan kamu waktu itu?
Inisiatif aku. Kalau permintaan pasangan nanti dibawa ke restoran dong, bahaya dong, gitu ya. Dan juga biasanya gini, Kak, masalahnya perempuan itu bilangnya kalau mau akan apa, "Terserah!" Ah, kan! E ah. Ya udah, daripada bingung, gitu ya. Ke satu tempat aja kayak di restoran, mending ya bawa alun-alun aja tuh. Jadi, kalau terserah, banyak pilihannya. Kalau ini nggak mau e pindah lagi. Ini nggak mau, pindah lagi, gitu ya. Nah, makanya aku bawa ke sana. Mungkin berkesannya di sini adalah ketika aku waktu itu ya, menikmati mungkin ya, berduaan, momen berduaan, di mana waktu itu ya kere, gitu ya. Ma beli, ya beli makanan sama minumannya aja, gitu. Udah e seharian gitu ya, bukan seharian semaleman, gitu, ngobrol-ngobrol doang. <chuckles>
Oke. Oh, bahaya ya? <laughs> Oke oke. Iya iya. Waduh! Nah, iya, ya ya. <chuckles> Heeh. Oh, iya. Banyak tuh pilihannya ya? Iya iya iya. <chuckles> Oke oke. Oke. Oke. Iya iya. Semalaman ya? <chuckles> Tapi itu termasuk salah satu banyak, eee, apa na ya, apa namanya, banyak e yang ngelakuin yang kayak kamu lakukan, gitu ya. Eee, hanya sekedar buat e ibaratnya pacaran, gitu ya. Atau sekedar, ya mungkin keluarga-keluarga yang ingin hemat juga tapi dapat, eee, apa namanya, mencicipi makanan yang enak ya salah satunya datang ke alun-alun yang banyak street food-nya, gitu ya.
Betul betul. Iya, betul betul, Kak. Nah, terus kemu heeh?
Tapi kamu pernah nggak membandingkan, gitu, e pengalaman kuliner ketika kamu makan di restoran, sama kamu hanya sekedar makan duduk-duduk di pinggir jalan, gitu. Kayak e warung pecel lele, gitu, barang kali atau warteg, gitu?